Et j'étais toute seule. Donc heu, du coup je j'étais un petit peu dans cette situation-là où, heu, bah j'étais toute seule, de mon côté et heu, il fallait quand même que j'arrive à cultiver un bah une cette certaine forme d'appartenance, tu vois, pour garder la motivation dans mon travail.
Mmh. Ouais. Du coup tu Un ouais d Ouais, ouais je vois. Du coup, heu, ouais, tu sais de quoi tu parles puisque tu l'as vécu, donc tu pouvais que heu, réussir cette mission en vrai, non?
Ah je sais pas, en tout cas, j'avais déjà quelques pistes, on va dire, sans sans prétendre tout savoir sur le sujet. Heu, il me semblait effectivement que mettre l'humain heu, au centre heu, de tout, c'était la première chose à faire, même si en Chine par exemple, ils sont pas du tout, heu, habitués à ce genre d'approche. Parce que comme je dis heu ouais.
Mmh. Mmh. Oui. Oui, c'est centré là dessus. Mmh mh, mais justement c'est bien de leur avoir fait, heu enfin d'avoir fait découvrir à certains je pense.
C'est ça. Alors en fait, ce que je faisais pour ma boîte, c'est que j'organisais des ce qu'on appelle des des des voyages, des onboarding program. Je les faisais venir en Suisse.
Mmh mh. Mmh d'accord.
Alors, généralement, alors soit ils venaient tout seuls, soit ils venaient avec les autres équipes, heu, en place en Asie, ce qui était mieux d'ailleurs parce que ça créait, heu, une certaine cohésion asiatique, tu vois? Déjà, il y avait, il y avait une forme d'appartenance à un continent, qui les rassurait eux, déjà. Parce que géographiquement, ils s ils étaient collègues et géographiquement, ils étaient plus près les uns des autres
Moui. Un lien. Mmh. Mmh. D'accord, ouais. Bien sûr. Bah oui, <laughs> même au niveau du langage, heu, du coup. <laughs>
donc je les faisais venir heu bah oui, je les faisais venir ensemble. Donc, j'avais toujours, bah, 2 ou 3 Chinois, j'avais 2 ou 3 Singapouriens, j'avais un Hanky de Hong Kong, j'avais peut-être un Vietnamien, un Malaisien enfin, voilà, et je les faisais venir tous ensemble en fait. Et je leur concoctais un petit programme heu, de onboarding comme on dit en anglais, où en fait je les invitais à à déjà rencontrer toutes les personnes clés dans leur travail au sien du au au au sein du siège de façon à ce qu'ils puissent heu, bah les connaître heu, de visu quoi, déjà.
Mmh mh. Mmh mh. Génial. Mmh. Ouais, très très bien, ça c'est important, ouais.